Ne, das ist schwierig. Also, ähm, das kann ich das kann ich zwar machen, aber meine Erfahrung als, äh, Ehemann mit langjährigen, ähm, try und Error ähm, äh, äh, Leiden Leidensweg, sage ich jetzt mal. Nein, ist Quatsch, natürlich nicht. Aber, ähm, ich weiß, dass, äh, äh den einen Tag, den ich dann für mich bekomme äh, ich mir den teuer erkaufen muss, dass ich, äh, meine Frau verletze, wenn ich nicht mitgehe und, ähm
Ist Schwierig. Von von dir aus oder von deiner Frau aus? Mhm. Mhm, ja. Mhm.
dass ich das auf jeden Fall bei nächster Gelegenheit auf's Brot geschmiert bekomme.
Okay, ja, das ist natürlich auch nicht schön. Ne, ne, ne, da müsste, ähm da müsstest du aber definitiv deine Grenzen ja mit ihr kommunizieren. Also, wenn m mit wem, wenn nicht mit mit deiner Frau, weißt du? Ähm, äh, vielleicht 'n anderer Kompromiss: Du gehst auf diese Feiern und nimmst dir aber währenddessen auch solche Pausen für dich in Anspruch. Ne, dass du dann irgendwie sagst, vielleicht von vornherein: „Du, äh, Schatz, pass auf, wir können ja w wir sind da dort, äh, eingeplant fest eingeplant, aber nur bis weiß ich nicht, bis X Y“ „äh, Uhr”, ne, also, äh, 'ne 'ne 'ne klare Uhrzeit vielleicht auch festmachen, oder dass du zwischendurch mal irgendwie alleine für dich mal rausgehen kannst, 'ne Runde spazieren, ne, um um, ähm, da dann wieder 'n bisschen Kraft zu tanken. Ich weiß nicht, ob dir das helfen könnte.
So so w so wenn's mir wenn's mir zu bunt wird. Ja, das könnte ich wir das könnte ich machen. Genau, und aber das mit den Deadlines ist auch 'ne sehr gute Idee, dass ich vielleicht dass wir von vornherein festlegen: „Okay, bis dann und dann, äh, bleiben wir und dann ist Schluss.“
Genau, ne, dass dass du einfach mal vor die Tür treten kannst, ja. Ja. Das macht ja das macht ja auch bei dir was im Unterbewusstsein, äh, w würde ich würde ich mal ganz stark vermuten, ne? Dass du dass du auch so 'n so 'n Ende in Sicht hast, denn oftmals ist das ja auch so, ihr geht dahin und du weißt ja, äh, gar nichts. Wie wie wie spät ist es dann jetzt, äh, eig wie spät wird es an diesem Tag. Äh, und da so 'n so 'n Ziel auch vor vor Augen zu haben, das kann ja auch unglaublich helfen.
Ja. Ja. Ja, das, äh, hört sich wirklich so an, als wär's umsetzbar. Ja, okay. Gut, ich danke dir für deine Ratschläge. Du hast mir echt da mal 'n andere Perspektive geöffnet und da wird sich vielleicht mal was machen lassen, damit's einfacher wird für mich.
Ja. Schön, das freut mich. Sehr gerne. Ich, äh, bin froh, dass ich dir helfen konnte.